Eh, isso é um problema, né, porque eu fi eu imagino, assim, por exemplo, nas relações de trabalho, esse é isso é esse é algo bem complicado, né, porque como você tá, eh, parece que você tá disponível o tempo todo, então acho que as pessoas perdem um pouco o limite disso, né, então, eu acho que é complicado isso, por exemplo, à noite, mas sabe, já passou do horário de trabalho e o seu chefe manda mensagem. Aí fica um dilema, né, entre você responder ou não, né? Mas você vai responder, né, mas continua sendo trabalho isso, né, então é algo que é é complicado assim de, ah de equilibrar, né, uhum.
Aham. Sim, tá online, né. Sim, aham, exatamente. Aham. Sim. É complicado, né. Sim. E e e quais são as estratégias que você adota para tentar equilibrar e setar alguns limites assim, eh, "Olha, tal horário eu já não vou responder mais", que tipo de estratégia que você faz para fazer limitar essas
Limitar, é um desafio mesmo, viu? Confesso que é um desafio, porque porque você se você não responde, fica ruim, né, pega mal assim, e e responder também é algo que vai consumindo, você deixa de de tá ali com a sua família muitas vezes, né, e tá ali só no celular então, é um desafio, para mim é um desafio diário, assim. Eh, mas eu por exemplo com amigos, eu até às vezes me acho um pouco desatenta, sabe? Porque eu não respondo, eu não sou aquela que responde na hora, aí eu deixo mesmo no dia seguinte, não, eu não respondo.
Aham. Sim. Sim, sim. Ah, é? <chuckles> E responde na hora, né. Eh, mas é interessante, cada um tem sua estratégia mesmo, né. E e tem alguma história, seja pessoal ou profissional, que você lembra assim que, ah, o próprio Zap ali deu uma resolvida em algo que você estava sentindo falta, eh, tem alguma história específica que aconteceu com você?
É, é. Aham.